Äh, da <laughs> ich habe noch nie so was gesehen. Ne. Ja, doch, doch. Ich kann mich erinnern, ich bin aufgewacht, wollte die Augen aufmachen, das hat nicht richtig geklappt, und dann habe ich in den Spiegel geguckt ach, um Gottes Willen, so was hatte ich ja noch nie gesehen. Oh weia..
Ich meine, du hast auf jeden Fall du hast auf jeden Fall eine witzige Erinnerung da raus geholt. Ja. Ja. Ja, ich ich kenne das. Also, ich bin überhaupt nicht trinkfest, ne? Also, ich kann witzigerweise im Urlaub im Urlaub, ne, kann ich trinken.
Aha. Ja.
Im Urlaub kann ich richtig viel sogar trinken, aber so so normal überhaupt nicht. Gar nicht. Und das ist dann echt, äh, wenn du dann jemanden hast, der dann, äh, die ganze Zeit sagt: „Trink doch und trink doch und trink doch“, und so, ne?
Ah, nicht so viel Stress. Irgendwas kann sein. Ja. Hm. Mhm. Doch. <laughs> Glaube, das kriegst du kaputt. Ja. Ja, genau, ne? Der helle Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Na ja, so erlebt man Dinger. Musst mal deine Mama fragen, wie ihr nach Hause gekommen seid.
Puh. Ja, richtig, richtig. Sie weiß es selber nicht mehr.
Oh, weia. <laughs> Habt ihr den nächsten Tag die Zeitung gelesen oder nö. Hm.
Ja, sie weiß es selber nicht mehr. Ne, sie ne, es ist alles gut gegangen, also aber sie weiß selber nicht mehr, wie wir nach Hause gekommen sind.
Mhm, ja. Mhm. Ah. Wow. Na, das ist grell. Na ja, gut.
Ja.
Solange nichts passiert ist, dann ist das
Ne, das war in Polen, da ist das sehr, sehr sicher, ne?
Mhm.